Ouais, c'est ça, à l'inverse, finalement, maintenant, tu te rends compte que, dans l'autre sens, bah, c'est aussi compliqué quand on veut, heu, faire du, heu, du traditionnel, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, la dernière fois j'ai, heu, j'ai fait un un curry japonais à ma compagne et je lui ai fait, hem, heu, en fait, il y a un kare katsu, c'est, heu, le le le kare c'est le le curry et le katsu, c'est en fait des escalopes panées de porc ou de poulet en général, et hem, ils ils frient, heu, ils font frire dans une d'une manière particulière, heu, au Japon et en général il utilise de la panko. Je sais pas si tu connais la panko. C'est, hem
Ouais. Ouais. Ouh, ça doit être bon, ça. <chuckles> Mouais. Oui, c'est de la, hem, oui, je vois ce que c'est c'est jaune. <chuckles>
Ah oui, c'est ça! En fait, c'est comment on appelle ça? C'est, hem, moi, je suis en train de perdre mon vocabulaire.
Voilà. <chuckles> Ah, tu vois? Toi aussi, <laughs> de la chapelure, oui, c'est ça.
Heu, bref, c'est pour c'est pour paner ouais, c'est la chapelure mais en fait, tu utilises pas la croute du pain, tu utilises que la mie. C'est pour ça que c'est blanc et c'est plus, heu, aéré, et heu, bah, s la la la chapelure ça coûte chère normalement, et la dernière fois je vais au supermarché genre le paquet de de panko. Genre, 200 grammes il était à 7 €. J'ai fait j'ai fait: «Quoi?» et là j'étais vraiment, tu sais? Bah j'aime pas trop, tu sais, où, heu, dans certains endroits ils jouent sur ce marketing, heu, du pays, heu, et cetera pour, heu, pour prendre de l'argent, quoi.
Ouais. Oui. OK. Ouf! Ouf, ouf, ouf. Ouais. C'est ça: «Non, mais ça vient de l'autre côté», alors qu'en fait, c'est produit en France, <chuckles> tu sais?
Ouais, c'est ça, heu, c'est honteux, quoi.
Ouais, un petit peu, ouais.
C'est honteux, c'est honteux. <laughs>
Ah bah, écoute, heu, merci beaucoup pour ton partage de tout ça. Tu m'as donné hyper faim, très clairement. Heu, j'avoue que je saurais pas quoi choisir non plus entre tous ces plats-là, mais bon, un bon couscous, c'est quand même hyper réconfortant donc heu, ouais, là j'ai faim, mais je j'aurais pas le temps de <laughs>
<laughs> Mmh. Ouais, ouais, non c'est c'est des bons moments et puis surtout c'est pas le couscous ce soir, ouais. Non bah, c'est ça c'est des plats de famille, ça fait du bien et heu, bah, tu vois? Moi je pense que, heu, ce soir, heu, je vais faire, heu, des carbonara pour, heu, pour ma pour ma copine là, quand elle va rentrer du sport.
Ouais, ça va être un peu chaud. Exactement. Ouh, c'est pas mal comme idée. Merci pour, heu, pour l'idée de recette de ce soir, j'avais rien de prévu. <chuckles> Mais, en tout cas, merci beaucoup pour, heu, ton partage.
<laughs>